Mhm. Nah yang pertama itu, eee, bagi-bagi angpao ya, Bro, ya. Jadi memang bagi-bagi angpao itu hanya dilakukan pada saat, eee, Tahun Baru Imlek gitu ya. Nah kebetulan di keluargaku itu ada salah satu, eee, ketentuan gitu ya, tapi tidak tertulis nih gitu ketentuannya. Jadi untuk, eee, orang yang sudah menikah, itu tuh hukumnya wajib memberikan mhm, memberikan atau membagikan angpao kepada orang yang masih, eee, lajang atau single gitu statusnya ya. Nah jadi, mmm, pada saat dulu waktu aku masih sendiri ya, masih single gitu ya, itu tuh, eee, Imlek itu m merupakan momen atau tradisi keluarga tuh yang selalu aku tunggu gitu. Jadi
Oke. Oke. Iya. Wajib ya. <chuckles> Heeh. Oke. Heeh. Oh, karena ada pemasukan nih. Gitu ya? <chuckles>
Betul betul. Jadi memang dulu waktu single, waktu lajang itu kan aku menerima angpao ya. Jadi memang, eee, itu merupakan satu tradisi yang selalu dinanti, selalu ditunggu gitu ya. Bahkan aku tuh sela selalu jadi yang nomor 1 gitu ya boleh dibilang heeh. Mhm, betul. Jadi orang tuaku mungkin, eee, pada saat itu masih siap-siap gitu ya. Kemudian adik-adikku tuh mungkin ada yang masih mandi, ada yang masih, eee, siap-siap juga gitu ya. Nah aku tuh biasanya tuh nomor 1 udah standby duluan tuh. Ya udah siap di ruang tamu menunggu, eee, orang tua dan adik-adikku gitu. Jadi ya boleh dibilang, eee, waktu dulu, waktu masih lajang itu tuh aku selalu jadi yang terdepan, eee, paling di depan dan selalu di depan gitu kalau udah soal Imlek gitu ya, nah
Iya iya. Oke. Oke, antriannya ya. <chuckles> Iya. Iya iya. <chuckles> Iya, ajang. <chuckles> Sangat bagus sekali ya mottonya waktu itu. <chuckles>
<chuckles> Betul, <chuckles> dan
Selalu di depan paling terdepan dan, se eee, akan memastikan diri di depan terus gitu ya waktu itu. <chuckles>
Iya, betul. Selalu terdepan gitu ya, mhm. Karena memang, eee, istilahnya, eee, mendapatkan angpao gitu ya memang itu yang, eee, paling dinanti, paling ditunggu gitu. Nah, eee, setelah, eee, aku berkeluarga, eee, menikah dan berkeluarga
Iya iya iya. Oke oke. Oke, jadi terbelakang gitu. <laughs>
<laughs> Boleh dibilang begitu. Jadi pada saat, eee, apa namanya, eee, perayaan Imlek itu boleh dibilang, eee, angpao itu udah bukan satu hal yang menjadi daya tarik gitu ya. Bahkan, eee, boleh dibilang agak sedikit "horor" dalam tanda kutip gitu ya. Nah
Oke. Iya iya. <laughs> Karena sekarang giliran kamu gitu ya, untuk memberikan angpao barangkali gitu ya.
Betul. Jadi mungkin, eee, pada prinsipnya, eee, ada memberi, ada menerima gitu ya. Roda memang berputar gitu, nggak selalu selamanya aku menerima gitu ya. Kali ini aku harus memberi gitu, berbagi. Nah tapi, eee, kalau setelah menikah itu, eee, jadi bukan i eee, bukan, eee, angpao yang, eee, memang ditunggu ya pada saat, eee, perayaan Imlek itu. Jadi memang aku tuh menunggu-nunggu, eee, momen Imlek untuk berkumpul bersama keluarga gitu ya.
Iya iya. Betul. Iya iya iya. Iya iya iya. Oke. Oke, kebersamaannya sekarang ya.